Kak sekarang ini, aku tuh kayak lagi punya kesulitan gitu loh Kak untuk ngatur jadwal istirahat aku, untuk punya waktu sendiri, untuk kayak libur dari kegiatan atau aktivitas sehari-hari gitu Kak. Itu aku lagi kayak punya kesulitan di situ Kak, jadi aku tuh bingung untuk ngatur waktunya gitu. Karena kan bisa dibilang untuk kerjaanku ini, sebenarnya kerjaannya fleksibel Kak, cuman dari kerjaan yang fleksibel ini aku jadi susah banget untuk nentuin waktu kapan aku bisa kayak istirahat, kapan aku untuk kayak main sama teman nongkrongnya seperti pada manusia normal sama umumlah pada umumnya gitulah. Untuk ngatur balance-nya itu sekarang itu bisa dibilang cukup sulit gitu Kak, karena jam kerja aku nih Kak, bisa dibilang, eee, gak terlalu padat juga cuman waktunya itu bisa dibilang cu waktu istirahat itu sedikit lah, waktu jedanya itu sedikit gitu loh Kak. Jadi itu bikin aku kesulitan sih Kak sampai sekarang gitu. Nah aku ya aku pengen cerita aja sih Kak sama kalau bisa sih ngasih Kakak ngasih saran ke aku gitu Kak biar aku jadi ada kemudahan dalam mengatur waktu aku Kak untuk main atau me time gitu Kak atau istirahat.
Oh, gitu. Iya. Oke. Oke oke baiklah wah sebelumnya makasih banget lo udah mau percaya ya sama aku untuk cerita kamu gitu tentang kamu yang kesulitan nggak punya jadwal istirahat ya untuk waktu me time kamu gitu kan. Tapi kalau misalnya aku boleh tahu nih sebenarnya apa sih yang membuat kamu tuh ngerasa sulit nih untuk memberi waktu untuk diri sendiri sih Kak sebenarnya?
Sebenarnya sulit itu cuma di kerjaan sih Kak, karena kan kerjaanku tuh waktu jedanya sedikit nih misalkan, mulai dari pagi itu beresnya itu, ya kira kira jam 12.00 gitu Kak, ada jeda tuh sampai jam satu jam satu siang doang tuh jeda makan siang doang, udah itu aku biasanya lanjut lagi sampai jam 5.00-an terus ada jeda tuh sampai jam 6.00 sampai jam 7.00, kan itu kan kayak waktunya tuh cukup untuk aku kayak istirahat sejenak aja gitu ke kayak makan atau gak kayak power nap doang gitu kan, sebentar-sebentar doang, gak bisa lama gitu. Nah terus dari itu aku lanjut lagi sampai jam 9.00 Kak, jam 9.00 jam 10.00-an, nah itu baru beres, bener-bener baru beresnya tu di jam 9.00 jam 10.00-an Kak, jadi aku kesulitan gitu Kak dan kadang juga gak ada sih waktu untuk kayak istirahat ataupun untuk me time apalagi gitu Kak jadi aku ya, butuh banget sih Kak saran atau pe pendapat kamu gitu Kak tentang hal ini.
Iya. Oke oke. Oh, oke oke. Wah iya sih paham banget ya kalau misal dari jadwal kamu yang ceri kamu ceritakan tuh kayaknya memang bener-bener padat ya Kak, sampai ketika kamu kerja tuh nggak pernah ada waktu istirahat gitu ya untuk bisa kayak kamu punya waktu sendiri gitu ya untuk kayak, mungkin kayak scrolling handphone mungkin atau mungkin kayak pengen ketemuan sama temen keluar gitu ya Kak ya, kayak gitu ya.
Iya betul. Ya, betul. Betul.
Oke oke tapi aku tuh pengen nanya deh sebenarnya sama kamu, ketika memang kamu ada waktu untuk istirahat sebenarnya itu tuh apakah ada rasa bersalah ya saat ingin beristirahat atau memang karena kerjaan kamu tuh kayak menuntut kamu untuk selalu bekerja gitu? Atau gimana?
Iya. Oke. Itu sebenarnya kalau aku punya waktu istirahat itu aku selalu kepikiran sama kerjaan gitu loh Kak, jadi waktu istirahat aku tuh bisa dibilang gak begitu tenang gitu loh, dan kalau tidur pun gak nyenyak, karena kalau misalkan aku istirahat atau tidur nih Kak, itu kayak, "Aduh ini udah jam berapa? Aduh ini telat gak ya? Aduh ini gimana?" gitu Kak, jadi suka ada kayak pikiran-pikiran yang, eee, tujuannya tujuannya tuh kayak kerjaanku itu Kak, takutnya tuh ada masalah gimana gitu, suka ada kepikiran kayak gitulah Kak jadi bikin istirahat aku tuh gak tenang gitu Kak, dan itu pun yang bikin aku gak punya waktu untuk kayak untuk diriku sendiri gitu Kak, itu aku gak punya banget Kak sampai sekarang. Makanya aku kesulitan sih Kak untuk sekarang ngaturnya kayak gitu tuh harus gimana gitu loh Kak.
Oh. Oh, oke. Emang iya ya? Oh gitu ya. Jadi kayak, apakah kamu tuh kayak takut dianggap egois gitu ya atau ngerasa tidak bertanggung jawab sama pekerjaan kamu ya ketika kamu istirahat itu kadang-kadang jadinya kamu kayak kepikiran terus ke kerjaan ya Kak atau gitu atau gimana tuh?
Ya, kurang lebih kayak gitu Kak, aku takut kayak ini nantinya kalau aku gak ada nih, atau gak aku tinggal tidur, itu nantinya bakal masih bakal berjalan dengan normal gak ya? Bakal ada kesalahan-kesalahan yang dibikin oleh orang lain kalau aku gak ada ya? Gitu aku takutnya kepikiran kayak gitu Kak, dan itu sering banget kejadian Kak, dan sampai sekarang pun masih tetap kejadian Kak. Jadi aku ya bisa dibilang terlalu overthinking-lah Kak sama kerjaan tuh gitu Kak. Jadi aku perlu saran kamu sih Kak biar aku tuh gak gak terlalu mikirin hal yang begini yang padahal tuh sebenarnya itu tuh baik-baik aja gitu walaupun aku istirahat sebenarnya. Cuman gak tahu pikiran aku aja sih Kak yang terlalu banyak mikirin hal yang kayak gitu Kak jadi rumit gitu loh.
Mmm, oke oke. Mmm. Oke oke, oke deh kalau misalnya kamu pengen saran ya mungkin aku bisa kasih kamu beberapa saran sih Kak untuk kayak memperbaiki jadwal istirahat kamu ya, supaya kamu tuh lebih tenang lagi gitu ketika memang ada waktunya gitu Kak. Mungkin yang pertama itu kamu bisa ubah mindset kamu kali Kak tentang istirahat itu sendiri gitu. Karena sebenarnya istirahat itu lebih kayak ke bahan bakar Kak, bukan kayak kemewahannya Kakak gitu kan, karena yang namanya bahan bakar tuh kayak nge-recharge Kakak ya, ketika Kakak itu istirahat tuh bakalan lebih produktif lagi nih ke depannya gitu Kak. Jadi sebenarnya itu istirahat itu bukan tanda males nih Kak, tapi memang cara menjaga kewarasan Kakak gitu loh. Nah, kalau misalnya Kakak belajar nih ketika, "Aku tuh kayak butuh jeda sebentar," itu enggak papa loh Kak kayak wajar ya, namanya manusia kan pasti butuh istirahat untuk benar-benar bisa meluangkan waktunya untuk diri sendiri gitu Kak, tapi kalau misalnya ketakutan Kakak overthinking, nah itu yang malah jadi akan masalah Kak ke depannya kayak gitu.
Oke. Oke. Iya. Oke Kak. Oke, hmm. Bener. Mmm, iya juga ya Kak selama ini aku cuma kayak mikirin kerjaan kerjaan kerjaan juga Kak, dan aku jarang banget untuk mikirin diri aku sendiri gitu apalagi untuk punya waktu me time itu karena menurut aku itu sebuah hal yang tidak terlalu penting gitu, karena aku juga masih mikirin hal yang kayak gitu, gitu Kak dan saran kamu tadi, eee, itu saran yang sa amat sangat berguna Kak buat aku Kak, kalau a ada lagi gak saran yang kira-kira bagus untuk aku Kak di kondisi yang kayak gini?
Mewah, oh oke. Iya iya. Bener bener. Nah, mungkin kalau misalnya kamu dari sisi energi kali ya dan waktu ya, kamu bisa juga sih kayak identifikasi nih jam-jam energi itu ketika kamu tuh lagi drop sama lagi bagus nih Kak, jadi kayak kamu tuh bisa juga nih kayak cari celah nih misalnya 5-15 menit gitu ya, mungkin untuk kayak micro break gitu loh kayak untuk duduk tenang, untuk tarik nafas, mungkin juga untuk stretch stretching-stretching ringan gitu Kak, jadi sebenarnya tuh nggak perlu juga sih menunggu waktu yang lebih panjang gitu untuk istirahat, karena dengan 5-10 menit aja tuh kadang-kadang itu juga cukup loh Kak untuk istirahat dengan pikiran Kakak tuh lebih tenang lagi gitu Kak. Jadi kalau misalnya Kakak kan tadi bilang ada waktu diantar jam 12.00 sampai jam 1.00 ya, jangan terlalu pikirin tentang, eee, seberapa kecilnya sih jamnya itu loh Kak, tapi kayak pikirin aja apa sih aktivitas istirahat yang bisa Kakak lakukan dengan maksimal gitu Kak kayak gitu sebenarnya.
Oke. Oke, iya. Ya. Oh iya. Bener. Oke, iya sih Kak selama ini aku cuman mi ng aku gak aku gak apa ya, bisa dibilang kesulitan juga sih Kak untuk tidur gitu karena kan terlalu pikirannya Kak, dan saran kamu tadi aduh bisa dibilang ngebantu aku banget sih Kak dan aku jadi tahu apa yang harus aku lakukan ke depannya Kak, untuk tidak terlalu mikirin hal-hal yang rumit biar nantinya istirahat aku bisa menjadi lebih maksimal dan aku punya waktu untuk diri aku sendiri Kak. Makasih banget ya Kak atas saran-saranya Kak. Kamu ngebantu banget ke aku Kak.
Mmm. Betul betul. I Iya Kak sama-sama ya. Semoga Kakak juga jadi bisa lebih fit lagi ya ketika memang bekerjanya udah padat tapi juga tetap, eee, happy-lah dengan waktu istirahat Kakak yang Kakak punya ya Kak, kayak gitu.
Iya Kak, kalau gitu makasih banget ya Kak dan sekarang aku mau lanjut kerja lagi nih Kak, sampai jumpa Kak.
Oke Kak, siap. Sampai jumpa lagi Kak.